Tout à fait, ouais, exactement, puis en plus, je discutais pas, du coup, heu, qu'avec, heu, le papa, je discutais aussi avec la maman. Donc, heu, f c'est ça, c'est important.
Ouais, heu, la Qui t'a aussi, heu, fait du bien. Et est-ce que, heu, parce que là, tu m'as parlé de sa réussite professionnelle, heu, de son goût pour, heu, l'entrepreneuriat, heu, de son humilité. Heu, est-ce que, heu, est-ce que s lui et même sa femme, peut-être, ou même le fait d'avoir travaillé, heu, chez cette famille, est-ce que tu as appris, heu, des choses de lui ou d'eux sans qu'elle le sache et sans qu'elle te le dise?
Alors, heu, ouais, j'ai appris énormément d'eux, heu, je pense, surtout, du papa, parce que c'était quelqu'un de très créatif et heu et du coup, il aimait donc, heu, faire de la musique, heu, il avait, heu, donc, heu, aménagé, heu, un pf un studio, heu, il avait sa propre guitare, et cetera. Heu, puis j'ai déjà écouté donc, heu, un son, heu, de de ce qu'il a fait, tout ça. Et puis, heu, ouais, c'est ça, je pense que ça m'a énormément ouvert les yeux sur le fait que, heu, on peut travailler, heu, avoir une famille et en même temps, heu, garder aussi ce côté un peu créatif, heu, ses hobbies, heu, ses loisirs, chose que j'ai aussi aperçue donc, heu, chez, heu, mon amie dont j'avais parlé tout à l'heure donc, heu, qui était très studieuse et qui a fait Sciences Po. Tout à fait, heu, le papa c'est pareil, heu heu, c'est quelqu'un donc, heu, qui était quand même le directeur de Sciences Po, heu, du coup qui, en fait, a le temps de faire ça, de se gérer et, en même temps, de gérer sa famille et aussi, heu, d'avoir ce côté un peu, heu, musical, heu, créatif, avec le piano, le chant.
Ouais, qui était studieuse, ouais. Ouais. Ouais, i il laisse la place pour ses hobbies, ouais.
Tout à fait, exactement. Et je pense
Oui, voilà, c'est, heu, je pense que tu as trouvé un certain équilibre chez eux, qui t'a aussi un peu, heu, impressionnée et heu, donné envie de de te sortir, heu, de de de ça. Et est-ce qu'il y a une phrase qui t'a dite, mais vraiment, hem, même ne serait-ce qu'une petite phrase qui, vraiment, qui a percuté tout de suite et, heu, que tu n'oublieras jamais et que peut-être même tu utilises maintenant pour, heu, essayer de, heu, réconforter les gens ou, heu, to toi aussi de les aider?
Tout à fait.